Ah, nandito rin nandito ako nandito ako para, 'baga gabayan ah, I mean, ah, samahan ka ba <sniffs> kahit hindi personally, and then 'yung kaibigan ko rin namatayan ng, <clears throat> ng tatay nung I think, 2 1 a year ago, 2 years ago. So pinuntahan ko naman. <sniffs> Hindi kasi ako 'pag ako personally 'pag sinasadya kita, 'yung parang personality ko kapag kinakausap kita ako mismo 'yung nagi uumpisa ng conversation ganiyan or pinupuntahan ka ibig sabihin talaga I consider you, pinata talagang tinuturing kitang kaibigan, like totoo, gano'n. <chuckles> 'Pag binati kita ng happy birthday sa Facebook totoo, mm.
Oh, totoo po. Oo, tama. Okey. Mm. Oo, oo. Totoo, ganiyan din po ako. Oo, totoo ganiyan din po ako na parang kasi parang parang sincere talaga ako na kaibigan kita kasi naalala kita. Hindi po ako parang 'di ba ang hirap naman po makipag parang plastikan ka do'n para saan 'di ba? Ang sarap po kasi magpakatotoo, 'yung gano'n 'di ba?
<chuckles> 'Di ba. Hmm. <laughs> Tama 'yan, tama 'yan. Kaya <sniffs> maganda 'yung, <tsk> 'baga gagawin mo 'yung mga ganung paraan tulad mo pupuntahan mo 'yung kaibigan mo, para lang to keep the relationship alive, para lang ma hindi mawala 'yun, kasi, um, pa sabi nga 'pag walang communication nawawala 'yun, eh, so dapat tama 'yun maging, ah
O Silang din po talaga 'yun po 'yung mahalaga. Bali, 'yun po, ah, papaalam na po ako. Hmm. Thank you din po. Okey po, maraming salamat po. Paalam po.
Totoo 'yan. <chuckles> 'Yun nag-enjoy ako sa ating pag-uusap. Ba-bye! Salamat, mm.